Kalo saat ini sih aku lebih jadi pengguna ya, karena emang mimpinya pengennya jadi konten kreator, seperti itu. Cuma ternyata agak-agak sulit juga ya kayak mengatur waktunya, terus kayak, eee, cari idenya, terus kayak ngedit videonya itu agak-agak, eee, lumayan menguras energi juga sama tenaga kan, sama akhirnya ya udah jadinya konsumsi dulu aja deh, eee, kadang-kadang aku tuh kayak cuman nge-save-save-in kayak referensi, "Oh ini bagus nih." Gitu kan kontennya, aku save gitu kan. Terus liat lagi "Ini bagus." di-save tapi nggak ada yang dipraktekkin gitu, nggak ada yang dibikin juga kontennya. Jadi kayak lebih ke referensi aja sih gitu.
Mmm. <laughs> Hmm. <chuckles> <laughs> Tapi inget loh, padahal ya, inget ya udah pernah <laughs> nyimpen referensi itu, cuman mungkin nanti kali ya ada waktunya gitu. Mhm mhm. Nah tapi, eee, oke, nih, menarik, nih, eee, selain itu kan kamu juga, eee, terinspirasi bisa dibilang ya dari sosial media, tapi kalau dari sebagai pengguna yang aktif gitu di sosial media kamu pernah nggak sih ngerasa stres gitu akan notif-notif dari sosial media itu sendiri? Dan kalaupun pernah gimana sih cara kamu mengatur media sosial biar nggak terlalu bikin stres?
Heeh. <laughs> Heeh, di-save dulu. Hmm. Mmm.